Kak, gimana sih kalau Kakak tuh, eee, mengatur waktu yang berkualitas meski Kakak mungkin lagi sibuk kerja atau sekolah, gitu, Kak?
Ya, biasanya sih aku tetap ibaratnya punya waktu untuk ibaratnya, eee, belajar, sama waktu ibaratnya untuk, eee, bekerja, sama waktunya untuk seneng-seneng, tetap aku adain waktu sih, walaupun sebentar doang.
Oke, gimana tuh biasanya, Kak, Kakak pas atur waktunya tuh gimana, Kak, biasanya?
Ya, jadi, eee, biasanya tuh kalau aku ya, dulu kan aku, ee, belajar dan sek maksudnya gini, belajar tuh, belajar aku melanjutkan pendidikan ke S2 kan. Nah, di saat itu tuh aku ambil kelas, eeh, apa namanya, kelas karyawan tapi yang yang ibaratnya levelnya itu eksekutif yang udah punya pengalaman 3 tahun bekerja, gitu kan.
Oh, gitu, oke, menarik menarik, gimana tuh, Kak, terus?
Nah, terus kemudian, eee, itu kan tugasnya seabrek-abrek ya, banyak banget, gitu kan, nah, itu tuh kayak aku tuh kayak masih sempet ke mall sih, <chuckles> jadi kayak misalnya habis kuliah itu pasti aku ke mall, ya kan, eee, kuliah itu kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, kan. Nah, jadi aku bagi waktunya kalau hari hari aku kerja, itu biasanya aku colong-colong waktu lah di jam istirahat, karena kan istirahat 1 jam, kan, itu, tuh, aku pasti belajar, jadi makan dulu 15 menit, 45 menit aku baca jurnal, karena kan, eee, mempersiapkan biasanya Sabtu itu kan, eh, Jumat itu kan biasanya kan ada persentasi lah, ada tugas, eee, bikin, apa, paper atau ibaratnya hanya tugas tertulis biasa. Nah, terus kalau tadi yang habis hari Sabtu eh, Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya habis pulang dari kuliah, aku ke mall, tapi tujuannya ke mall itu tadi, tetap ada waktu seneng-senengnya, jadi kayak misalnya aku tersedia waktu misalnya buat makan doang, yang tadinya biasanya Sabtu, itu aku nonton, tapi kalau aku lagi kuliah, aku nggak nonton. Nah, biasanya cuman makan, habis itu aku nongkrong sebentar di Starbucks tetap untuk belajar.
Oke, menarik seka jadi di tengah, eee, kesibukan Kakak belajar ya, di mungkin di studi Kakak ketika S2, Kakak tetep, eee, sebisa mungkin menyiapkan waktu untuk, eee, apa namanya, kayak pergi ke mall terus makan-makan, gitu, ya, Kak, ya. Tapi pernah nggak sih, Kakak mungkin, eee, ketika merasakan, "Aduh, ini udah berat banget pokoknya, tugas di kuliah", gitu, terus Kakak mencoba untuk, eee, mungkin jalan-jalan, gitu, pergi ke suatu tempat, gitu, mungkin untuk semacam healing, gitu, Kak, pernah nggak sih, sampe kayak gitu?
Eee, kalau pas waktu kuliah sih, enggak ya, maksudnya jalan-jalannya cuman ke mall aja. Nah, biasanya kalau kita tuh kalau healing itu, biasanya kan 1, 1 teman sekolah itu yang kuliah S2 itu, itu tuh biasanya healing itu pas udah kita bebas aja, kalau lagi nggak ada tugas gitu, tapi kalau lagi ada tugas pas kuliah, kita nggak mungkin kemana-mana karena tugasnya bener-beneran banyak dan nggak ada waktu buat jalan-jalan, sih.
Oke. Oke. Oh, ya ya. Berarti emang saking sesibuk itu ya, Kak, emang ketika Kakak ketika kuliah tuh, emang hampir, eee, di waktunya tuh dipakai buat belajar terus, gitu, bisa dibilang ya, Kak, ya? Oke, menarik. Terus gimana, Kak, Kakak untuk mungkin, eee, menekan stres gitu, Kak, ya, karena itu kan otomatis kayak, eee, banyak banget itu tugasnya. Otomatis jadi kayak mikirnya tuh lebih, gitu. Gimana tuh, Kak, kalau misalnya, Kak, Kakak sampe stres, gitu, gimana, Kak? Pernah nggak sih sampai kayak gitu?
Betul. Eee, pernah sih, jadi itu kan karena kuliahnya itu kan ngerjain tugas tuh, sampe begadang, gitu kan, ya, kan. Misalnya nih, eee, kuliahnya pulang kuliah kan jam biasanya li jam 05:30 kan. Nah, terus aku baru nyampe rumah itu sekitar jam 09.00 karena lumayan jauh kan Jakarta, kuliahnya di Jakarta, tapi, eee, rumahku di Tangerang. Nah, terus kemudian ya itu, melepaskan stresnya ya, biasanya, mhm, selama perjalanan, gitu kan, ya udah dengerin musik aja atau tidur, jadi bener-bener aku pake buat tidur sih, sama dengerin musik supaya aku relaksasi sebelum nanti nyampe di rumah, kan paling cuman bisa bersih-bersih, terus kemudian makan kan, habis itu belajar lagi. Jadi supaya nggak stres sih, lebih ke arah kayak gitu, dengerin musik, kalo nggak tidur.
Oke menarik banget sih, hanya hanya dengan hal-hal se sesimpel tidur atau mungkin de de dengerin musik gitu ya, Kak. Jadi, Kakak, merasa stresnya agak berkurang gitu. Tapi pernah nggak sih, Kakak, untuk mungkin menghadapi stres itu selain mendengarkan musik atau mungkin tidur, Kakak, cerita gitu untuk, eee, apa, terkait kesibukan, Kakak, atau mungkin, eee, hal-hal yang membuat, Kakak, tuh kayak mikir berat gitu mungkin cerita ke orang-orang terdekat kayak mungkin, eee, keluarga atau pasangan gitu, Kak?
Eee, biasanya sih aku cerita sih sama pasangan aku, karena aku cuma pingin dimengerti aja bahwa jadwal aku tuh ada kerja ada kuliah gitu kan, dan emang semuanya itu makan waktu gitu kan. Jadi makanya aku suka kadang-kadang bilang, "Maaf ya kalau misalnya dikalahin, eee, misalnya waktu be atau berkurangnya waktu misalnya untuk jalan-jalan, atau misalnya kayak untuk belanja," gitu kan. Ya karena memang aku lagi belajar gitu, jadi lagi lagi menempuh pendidikan jadi mau gak mau minta dimengerti aja sih.
Oke, tapi responnya mereka gimana, Kak? Positif atau mungkin kayak, eee, malah lebih ke kasihan sama, Kakak, karena mungkin dilihatnya tuh kayak kerjanya atau mungkin belajarnya tuh keras banget sampai mungkin kayak, eee, bisa dibilang kayak kurang memperhatikan diri gitu, sampai kayak gitu nggak sih, Kak?
Eee, enggak sih, karena, eee, ak aku udah bilang sih dari awal, itu itu kayak cita-cita dan daftar cita-cita yang aku harus kerjain gitu, jadi mau nggak mau, eee, mer mereka mengerti sih. Jadi aku bilang pokoknya aku harus lulus dengan nilai yang bagus ya kan, mau caranya gimana tuh terserah aku, tapi yang jelas aku cuman belajar butuh waktu aja, tapi kurangin waktu mainnya. Mereka ngerti sih.
Oke, berarti emang mereka et bisa dibilang kayak mendukung gitu ya, Kak, apa yang, Kakak, lakukan gitu. Sebisa mungkin walaupun, eee, Kakak mungkin, eee, sangat stres gitu ketika cerita, terus mereka selalu mendengarkan, selalu ada untuk, Kakak, gitu ya, Kak, ya. Oke sih beruntung banget ya, Kak, ya, menarik juga sih. Oke tapi kalau misalnya nih, eee, Kakak, nih dari diri, Kakak, sendiri mungkin ngerasa sangat-sangat terbebani dengan tugas yang Kakak dapatkan di kuliah gitu ketika belajar pernah gak sih sampai mikir, "Aduh aku capek banget nih kayaknya nggak kuat deh apa aku berhenti aja ya?" gitu. Pernah gak sih sampai mikir kayak gitu, Kak?
Betul. Mmm, kalau untuk berhenti sih enggak, tapi kalau ngerasa capek banget sih pernah. Nah itu biasanya kalau aku lagi udah capek banget gitu biasanya aku stop sih belajarnya, jadi kayak lebih pilih, mmm, apa, nyediain waktu cuman kan biasanya kan karena kalau ngerjain tugas itu kan bisa sampai malam nih, bisa sampai jam 02.00 pagi, jam 03.00 pagi, terus paginya jam 5.00 kita perlu bangun kan karena harus ke kampus kan. Karena ada hari Jumat tuh, kalau Jumat pasti macet kan. Karena mulai kampus itu jam 08.00 kan kuliahnya nggak boleh telat, jadi ya udah ya paling nggak belajar sampai pagi aja, paling belajar cuma ampe jam 12.00 habis itu tidur 5.00 jam. Lumayan, cukup.
Oke, berarti kembali lagi dengan tidur ya, Kak, ya cara, Kakak, mungkin untuk memulihkan energi atau mungkin motivasi gitu ya, Kak, ya. Oke, keren keren. Nah ini kan, eee, dari tadi kan, Kakak, udah cerita nih kalau ternyata tuh, eee, Kakak, tuh bebannya lumayan berat ketika belajar gitu. Sampai-sampai untuk membagi waktunya gitu yang mungkin untuk me time gitu agak-agak kurang itu. Itu sampai ngaruh ke kesehatan, Kakak, gak sih, mungkin karena sering begadang gitu, ngerjain tugas gitu, terus s siangnya tuh apa yang dirasakan gitu, Kak, biasanya, Kak?
Biasanya sih kalau kayak sa maksudnya kayak sampai sakit dirawat sih enggak, cuman biasanya jadi kayak cepet flu, cepat demam gitu kan, jadi kayak kalau misalnya udah, eee, sebulan gitu nah tiba-tiba ya itu tadi entah flu lah, entah demam, ya paling gitu aja sih tapi enggak pernah yang sampai parah banget enggak pernah.
Oke, berarti nggak sampai yang parah gitu ya. Oke berarti ya masih masih bisa dibilang ya masih aman lah ya, Kak, walaupun kesibukannya tuh lumayan berat banget, tapi ya, Kakak, masih a bisa gitu untuk hand menghandle itu semua gitu. Oke keren keren. Tapi kalau misalnya untuk yang waktu berkualitas nih, menurut, Kakak, nih sebenarnya gimana sih waktu berkualitas buat, Kakak, nih, Kak?
Ya kalau menurut aku sih, waktu berkualitas definisi aku gitu ya, jadi, eee, aku ya itu harus punya waktu khusus untuk belajar dan kerja, ya itu nggak boleh diganggu gugat kan, nah biasanya sih kalau misalnya mensiasati itu adalah kalau misalnya sering teleponan ya biasanya cuman kirim karena nggak praktis kan kalau teleponan kan harus ibaratnya lama ya. Nah biasanya aku cuman kirim kayak pesan singkat, "Eh aku lagi belajar ya." Terus atau enggak, eee, aku cuman kayak ibaratnya kasih tahu, "Eh aku nggak bisa diganggu ya dari jam segini sampai jam segini," gitu kan. Tujuannya memberi tahu supaya mereka juga ga kecele gitu, kayak mereka ga mengharapkan tapi akunya gak ada gitu kan, gak gak punya waktu. Biasanya sih gitu.
Oke oke, berarti se sebisa mungkin kalau udah lagi, eee, Kakak meluangkan waktu untuk diri sendiri, jangan sampai ada orang yang mengganggu gitu ya, biar Kakak mungkin bisa maksimal gitu dalam mungkin memilih memulihkan energi atau memulihkan mood Kakak gitu ya, oke oke oke. Tapi kalau misalnya nih, eee, ada beberapa orang yang menganggap bahwa alam tuh, eee, lumayan bisa membantu untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan pikiran gitu Kak, dan beberapa sampai kayak menghabiskan waktu banyak tuh, mungkin, eee, melihat taman atau meng menikmati keindahan taman begitu, Kakak termasuk orang kayak gitu nggak sih Kak?
Enggak, karena <chuckles> aku nggak ada waktu buat kayak gitu.
Oke, berarti sama sekali, eee, nggak pernah gitu ya melakukan kayak gitu ya, karena kesibukan Kakak yang sama bener-bener gitu kayak, eee, sibuk banget, pokoknya paling sibuk gitu ya Kak ya, oke menarik sih Kak. <clears throat>
Nggak. Nah sebenarnya bukan sibuk begitu jadi kan, eee, aku kan kerjanya di Cilegon ya kan, terus kalau aku mau kuliah, aku masih balik dulu ke rumah, nah dari rumah, Tangerang ke kampus, ke Jakarta. Nah itu makan waktu kan, lumayan banyak jadi udah nggak sempet, kayak kayak ibaratnya kayak tadi kamu bilang, kayak ngerawat tanaman, ngeliat tanaman nggak nggak sempet sama sekali karena emang nggak ada waktu.
Oke, berarti emang bisa dibilang itu nggak ngaruh ke apa-apa gitu ya, kayak mungkin, eee, menikmati udara pagi gitu, atau mungkin kayak, eee, menikmati hijau-hijau gitu, berarti, ya meng eee, setiap orang kayak punya kecocokannya masing-masing dan kebetulan ini nggak cocok buat Kakak gitu ya Kak ya, oke oke.
Ya karena kan tadi kuliahnya pagi, jadi nggak mungkin olahraga pagi juga, jadi nggak bisa menghirup itu semua.
Oh gitu, oke oke, berarti emang mau mau gimanapun tetap nggak bisa ya Kak, eee, dari waktu pun nggak cocok, gitu. Kalau misalnya waktunya cocok pun, karena Kakak mungkin kurang berminat kali ya, untuk yang mungkin alam-alam seperti itu, jadi ya tetep, eee, mau di mau dipaksain juga nggak bisa gitu ya, Kak ya, oke.
Betul. Enggak sih, sebenarnya aku berminat kayak gitu, aku tuh olahraga pagi selalu, ya kan, tapi kalau lagi kuliah tuh nggak bisa, jadi aku kalau Senin sampai Jumat itu kalau aku, eee, Jumatnya ng nggak kuliah, sampai Jumat tuh olahraga, tapi kalau aku kuliah, Jumat, Sabtu, Minggu, ya pasti aku nggak olahraga.
Oh gitu. Oh gitu, oke oke. Berarti ya tergantung situasinya dari Kakak sendiri ya Kak, kalau emang bisa ya sebenarnya bisa disempetin gitu, wah menarik banget nih cerita Kakak nih terima kasih banyak ya Kak udah mau ngobrol panjang lebar gini ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu, kita bisa sambung lagi ya Kak ya.
Iya terima kasih.
Oke terima kasih juga Kak sampai jumpa.
Sampai jumpa.